เออ จริง ๆ อะมันจะ การเงินน่ะ ก็ยังพอประคับประคองไปได้ พูดแบบนี้ดีกว่าครับ มันยังพอแบบว่าทำให้มีเงิน ยังสามารถเอาไปใช้กิน ใช้อะไรแบบเนี้ยได้อยู่ ก็ยังไม่ถึงกับขนาดว่า แบบติดลบ เป็นหนี้เป็นอะไรเลย เพียงแต่ว่ามันก็รู้สึกว่า มันเป็นหนี้ เพราะว่าเราไปทำให้มันเป็นแบบผ่อนเสียมากกว่า แต่รายได้ของเรามันก็ยังพอที่จะประคับประคองให้มันผ่านภายในแต่ละเดือนได้ อะไรแบบเนี้ยครับ
ครับ ครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ ใน อ่า ปกติแล้วเนี่ยนะครับ ในการ ช่องทางในการ อ่า จับจ่ายชอปปิงอะไรของคุณเนี่ยเป็นช่องทางไหนครับ? ออนไลน์หรือเปล่า? หรือว่า อ่า ไปซื้อตามแบบว่า คือห้าง? หรือตลาดนัด? หรือว่า หรืออะไรต่าง ๆ แบบเนี้ย คือปัจจัยหลักที่คุณชอปปิงเนี่ย คือ คุณชอปแบบไหนอะครับ?
อือฮึ